Alam mo nahihirapan talaga akong mag-relax sa bahay. 'Yong trabaho ko kasi panggabi, malapit lang naman sa bahay namin kasi, 'yong karenderya na pinapasukan ko, 24 oras 'yon. Maraming tao kahit na, gabi na hanggang madaling araw. So, yung duty ko ay, panggabi. Siyempre 'pag-uuwi na ako sa bahay, umaga na, gusto ko sana na makapagpahinga na lang para ma-relax naman ako, siyempre para ma-recharge din 'yong pagkapagod ko. Kaso pagdating naman dito sa bahay, siyempre nandiyan 'yong, ah, kailangan maglaba, kailangan ah, kumain, gagawin mo muna yung mga, ah, bagay na gawaing bahay, magwawalis din sa labas. Tapos hindi rin naman ako kasi makapag-relax kasi, yung bahay na inuupahan namin dito, eh, dahil inuupahan nga lang namin, hindi namin ma-customize ng ayon sa kagustuhan namin na ma-customize. Kaya hindi rin kami nagdadagdag ng mga kagamitan, kasi nga nagre-rent lang kami. Mahirap naman kasi pagka, ah, dagdag kami ng dagdag ng gamit tapos 'di naman kami, hindi naman namin sariling bahay, paglilipat kami ng ibang bahay. Eh mahirap naman mag ano tawag dito? Mag <tsk> maglipat dahil sa dami ng, ah, gamit. Ano kaya 'yong ano, maganda kong gawin para naman 'pag nasa bahay na ako makakapag-relax naman ako?
Mm, alam mo naintindihan kita 'no, kailangan kasi talaga ng, ah, pahinga, lalong-lalo na kapagka galing ka do'n sa napakatinding, ah, hirap at pagod sa trabaho. So, bago ko ibigay sa'yo ang mga maaaring magiging opinyon ko para sa sa tanong mo, ano po ba or anong oras po ba kayo umuuwi ng bahay? At anong oras din pala yung ano pasok niyo po?
Ano, yung pasok ko sa gabi 10:00 hanggang 6:00 ng umaga.
Hmm, okey so, maganda pa sanang itulog, ah, kapagka parang medyo early pa sa umaga, 6:00 AM kasi hindi pa masyadong mainit. So sabi mo, ah, pagdating mo ng bahay, eh, nag-aasikaso ka pa ng bahay ninyo at naglalaba. Hndi ba po hindi ba puwedeng 'yong paglalaba, eh, once a week gagawin at, ah, gagawin lang sa, ah, sa rest day?
Oo. Mm. Oo. Hindi puwede, eh. Kasi ano, 'yong nga lang mag-skip ako ng isang araw sa paglalaba, isang araw lang 'yon, ah. Ano, ang tambak-tambak na. Kasi 2 'yong pumapasok din sa trabaho tapos 'yong 2, nag-aaral. Alam mo, 'yong iba 'yong pantrabaho, iba 'yong pambahay, iba 'yong pantulog, iba 'yong pansimba. Kaya hindi puwedeng once a week 'yong paglalaba.
Hmm, okey. Um, maitanong ko po, paano po paano po ba kayo naglalaba? Meron po ba kayong ginagamit na washing machine o kinakamay niyo po?
Mm. Mayro'n naman, washing machine. Ang problema kasi lang dito sa lugar namin, dahil Maynilad, laging walang tubig. Kaya ang paglalaba, ginagawa ko 'yan sa umaga kasi 'pag pumalo na 'yan ng alas-otso nang umaga, ay wala ng tubig. Kaya uumpisahan ko 'yan mga bago mag-alas-otso. At least, natapos na 'yong labahan ko. Mm.
Hmm, okey. Ah, okey. Ah, sige po. Pan naintindihan ko naman yun. Ah, meron talaga ding ibang mga, ah, parang nang pangyayari or mga an parang hindi mo kontrolado, 'di ba? Gaya ng ano, gaya ng, ah, tubig nga na parang schedule, schedule pa pala. So, kasi napaka-importante ng pahinga. Napaka-importante ng tulog ng isang tao kasi dito po, ah, nagre-recharge, dito po nag ah, parang nag ah, nagre-regenerate ang ating mga cell sa katawan, ang ating, ah, internal organs din po ay kailangan din magpahinga. Ah, so, pa sa pamamagitan po ng pagtulog ninyo, eh, nakakapagpahinga at nakakapag-recharge, nakakapag-regenerate po ng, ah, cells ang ating katawan, ah, labas at sa ilalim po. Ngayon, ah, kung hindi po maiiwasan 'yong paglalaba araw-araw dahil nga tatambakan ka ng, ah, labahin, ang sa akin lang po sana, eh, baka puwedeng mabawasan ng konti. 'Di ba, yung oras ng, ah, nilalaan mo sa paglalaba at sa sa mga ibang, ah, bagay, ah, para hindi ka po ma-distract at saka, um, kailangan mong, ah, tawag nito, yung yung pagtulog mo po ay hindi ka kasi kapag ka hindi ka pagka distracted ka pala dahil dun sa mga gawaing bahay o iba pa mang, ah, nagpapa-distract sa'yo, talagang mahihirapan ka pong matulog. Nagkakape po ba kayo? Nagkakape o kaya at the same time, nagse-cellphone pa kayo bago kayo matulog?
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo nga, eh. Hindi na ako nagkakape kasi alam ko 'pagka nagkakape ako, napapansin ko lang ano, hindi ako nakakatulog. Kaya ano, nagkakape lang ako sa ano, sa gabi 'pagka ano, nasa duty ko. Iyon.
Opo Papuntang duty na, okey. So, alas-diye alas-diyes ng gabi. So, anong oras po kayo usually nakakatulog niyan at anong oras kayo gumigising?
Ah. Nakakatulog na ako ng mga tanghali na. At least nagawa ko na 'yong mga gawaing bahay, pagluluto para na rin sa, ah, tanghalian, nakakain na rin ako no'n. Tapos mamaya, matutulog na ako. Ang problema kasi dito sa bahay, kaya hindi rin ako makapag-relax dahil inuupahan nga lang namin 'to. Hindi siya gano'n ka-organize. Ah, 'yong kwarto isa lang, nakatambak naman lahat ng mga, ah, damit kaya matutulog ako sa sala. Eh, alam mo naman ang sala, malapit na 'yong 'di ba, 'yong sala, malapit na 'yon diyan sa may kalsada unlike sa kwarto. 'Yong mga dumadaan maiingay kaya hindi talaga ako makapag-relax.
Hmm, okey. Maraming tao. Hmm, okey. Ah, okey. So, distracted din kayo do'n sa mga, ah, yung sa bahay, kasi parang hindi siya organized? Sige, ah ito po, baka puwede po, ah, pakiusapan nyo na din yung mga kasama nyo sa bahay na kung puwede, eh, tulungan kayong i-organize yung mga gamit. Kasi kahit naman po, ah, hindi ninyo sarili ang bahay, kahit, uhm, nagre-rent kayo ang importante, eh, dapat naka organize pa din sila, para hindi masakit sa mata, a alam mo 'yon? Hindi rin nakakasagabal sa ibang ginagawa ng ibang mga tao. Uhm, so, ah, may mga, let's say parang ways to organize naman din po yung mga, ang gamit sa bahay. So, kunwari puwede kayong yung mga ibang mga gamit na hindi nyo masyadong kailangan, i ah, kailangan mayro'n kayong box kung saan nyo doon puwede niyo ilagay yung mga hindi nyo ginagamit araw-araw, o kaya naman talagang, uhm, or kung may hindi din kayo, ah, yung parang natatambak lang na hindi nagagamit talaga, as in wala siyang use sa inyo, puwede nyo na po 'yang i-dahan-dahaning i ipamigay, o kung kailangan i-basura kung talagang hindi na rin siya talaga magagamit, ah, i-basura na lang po, o kaya naman ipamigay sa iba, oo, kasi nakakadagdag siya ng ano sa, oo, sa bahay nagdadagdag siya ng 'di ba? kapagka, uhm, na naiintindihan ko po yan kasi talagang maraming gano'n, eh, uhm, <sniffs> 'di ba, parang mayro'n ka ng, ah, sentiment may sentimental value itong mga gamit, kaya hindi mo kahit may sira na sa ano, may sira sa, ah, let say yung lamesa may sey may sira na sa, ah, sa paanan sa isang paa parang tabingi na, o kaya naman talagang ano ginagamit at ginagamit pa din kasi parang may sentimental value talaga pero kahit hindi naman na siya nagagamit na, 'di ba, anything na mga ano mga kagaya niyan. So, kung kung talagang sa tingin nyo po ay, ah, hindi na siya, ah, usa usable, eh, isa-ano na lang, i-basura na lang. Pero pagka-usable pa siya, pero hindi naman siya nagagamit araw-araw halos o talagang ano, puwedeng ipamigay para yung iba, parang ma maano pa siya ng iba ma-enjoy pa siya ng iba, 'yon yung mga ano ko po. Tapos puwede nyo pong i i ilagay sa mga box yung kung kailangan, mga damit or ano man yung mga puwedeng ilagay sa box para ma, ma-organize niyo po, 'yon para makatulong sa clutter sa loob ng bahay. Tapos yung mga gawain nyo po na, mga gawaing bahay, i-ano nyo po, ah, limitahan nyo po, ah, na huwag masyadong, ah, tut bigyan ng tutok na mawawalan po kayo ng oras sa pagtulog, sa pag-relax, kasi talagang kailangan nyo po ng, ah, magandang tulog para ma-recharge po kayo, 'di ba?
Mm. Mm. Hmm. <laughs> I-basura. <laughs> <chuckles> Mm. Mhm. Oo. Ayan. Oo. Ah, okey. Mm. Sabagay 'no, ayan talaga yung ano, eh, nakakasagabal sa buhay ko, eh, yung 'di ako nakakatulog. Dahil sa mga gamit na hindi na nga ginagamit, mga nakatambak pa. Pero salamat, ah, buti at nakausap kita. Napayuhan mo ako 'no? Sige gano'n na nga lang ang gagawin ko, i puwede nang i-basura. <laughs> Oo.
Mm. <laughs> Tapos po, ah, sa kwarto nyo, ah, mas maganda mas maganda din po sana sa kwarto ano matulog kasi sabi mo nga, kung sa sala malapit sa kalsada, nako maingay nga, kapag nasa kwarto po kayo, ah, yung, kasi 'di ba, oh, ah, may araw kayong pag natutulog, so kung puwede yung, ah, tabunan nyo po yung mga ano, yung mga ah, yung hindi dapat nakakapasok yung araw para hindi kailangan kasi talaga dim para yung katawan mo aakalain na gabi para makatulog kayo ng maayos, iyon 'yon din yung isang ano po. So, sana po nakatulong ng kahit konti yung mga nabanggit ko po mga suhestiyon kung paano makakarelax po ng, ah maigi.
Hmm. Okey Hmm. Hmm. Mm. Gano'n pala 'yon 'pag yung kwarto nga naman ano madilim, walang nakakasilip na araw, liwanag parang feeling ng katawan ko gabi, ano. Oy, maraming salamat diyan sa mga ano, pinayo mo na 'yan. Oo ang dami kong ano, ah, natutuhan, ang dami kong nakuhang idea para makapag-relax ako sa panahon na nagpapahinga ako, natutulog ako. Salamat sa time mo, sa pakikinig mo, sa mga suggestion mo.
'Yon po. Correct, tama po Naku walang ano man po. Ah, magpahinga po kayo, bigyan nyo ng, ah, ang sarili nyo ng, ah, magandang pahinga, huwag nyo masyadong dibdibin yung mga trabaho sa bahay. <chuckles> Sige po, paalam.
Oo. Okey.